Слушай, ты знаешь, у меня тут есть такая, м, проблемка, а, меня постоянно тянет тратить деньги. Вот даже те, которые я откладываю на сбережения
М. Так.
на отдельный счет, да, мы там с мужем копим, вот меня постоянно вот тянет сказать ему: "А давай мы куда-то поедем? А давай мы что-то купим? <chuckles> Давай на что-то потратим?"
Мгм. Мгм.
И я вот не могу, ты знаешь, понять. Дай мне, может быть, совет какой-то, как мне бережнее относиться к своим деньгам и не поддаваться на импульсивные какие-то минутные желания, знаешь, по типу купить там новую музыкальную колонку или очередные кроссовки купить, не знаю, джинсы очередные.
Так. Мгм. Ну смотри, это распространенная такая проблема, то есть много людей, э, могут, м, тратить что-то, что не нужно тратить, да, а, но при этом, а, действительно, в твоем случае, м, стоит, а, смотреть на это более критически, потому что всё-таки это сбережения, то есть у вас есть какие-то более глобальные цели, правильно? И ими можно себя, да, мотивировать. То есть то, что если ты не купишь сейчас эту какую-то, то мелочь, то это будет шаг к более большой цели, вот. Э, как ваще, м, часто, скажи, это происходит? Может быть, это уже какая-то систематика?
Что думаешь? Мгм. Безусловно. Да. Мгм. Ты знаешь, вот эти глобальные цели, вот как ты говоришь, например, вот нам, м, мы в дом собираемся, там, купить новый стол, новую мебель, но, ты знаешь, это всё такие большие суммы и такое ощущение, что они какие-то недостижимые. А новые кроссовки- это всего лишь там 50-100 долларов, которые можно сейчас потратить. На стол еще не хватает, а на кроссовки- уже да.
Мгм. Ну да. Мгм. Ну, в таком в таком вот случае нужно смотреть на, а, именно маленькие шаги, которые можно предпринять. К примеру, можно, э это, допустим, когда ты берешь, а, и отсортировываешь те необходимые цели, а, от наиболее, как бы, дешевой до наиболее дорогой. Э, и таким образом ты можешь, э, ускорить это. То есть, э, если ты будешь покупать, э, в таком порядке, то тогда ты сначала будешь получать то, что, э, быстрее, а позже оно будет замедляться, но при этом, а, не стоит расстраиваться как бы даже в будущем, потому что, м, всё-таки добавляются новые цели, и тем, что ты накапливаешь на вот эти маленькие цели, ты создашь себе дисциплину копить, и тогда станет проще.
Ну вот О, а это что? Мгм. Да, да. Мгм. Мгм. Так, хорошо, а скажи, я тебя правильно понимаю? Ты имеешь в виду вести список, а, того, что мне надо, и чтобы в топе были те дорогостоящие, м, товары, например, это диван, стол, а потом уже что-то, то что дешевое, не сильно нужное. Я правильно тебя поняла или нет?
А, вообще, да, стоит их отсортировать, и покупать в таком порядке, потому что таким образом ты, м, м, сможешь всё-таки копить, но при этом ни м но при этом это будет для тебя, м, предсказуемо, сколько тебе нужно копить. Вот. И таким образом, и, наверное, тебе будет всё-таки проще.
Мгм. Да. Мгм. Слушай, а я вот тут подумала, а, может, мне, например, ну вот допустим ближайшее, что нам надо купить- это стол, и он стоит, мы присмотрели, 3 000 долларов этот стол стоит. Может быть, нам как-то сделать отдельный, ну, знаешь как, счет, на который вот можно копить на этот стол? Ну, откладывать какую-то определенную сумму, откладывать ее, а всё, что остается, к примеру- это уже будет там на кроссовки, на джинсы. Ну, то есть я имею в виду не отказывать себе в этих маленьких удовольствиях ради того одного большого чего-то. А?
Так. Э, мо смотри, а, действительно можно создать отдельный счет, можно даже пойти на шаг дальше и создать счет, м, в каких-то активах, которые, а, нельзя вот сразу же потратить. Например, это будет счет в другой валюте или, может быть, даже в золоте. То есть есть виртуальное золото, которое позв есть возможность у тебя купить, э, но и продать его будет чуть-чуть дольше, потому что это всё-таки транзакции. То есть вир виртуальное золото- это то, которое хранит банк, допустим, а вы просто имеете его долю как бы. Э, много есть таких способов, и вот если создать вот эту небольшую задержку, которая нужна для того, чтобы потратить сбережения, то, действительно, их будет тратить сложнее и меньше желания как бы это будет делать. Ну и туда, как ты сказала, можно отправлять всего лишь процент как бы от доходов, допустим. Можно сделать себе правило, допустим, каждый месяц туда отправлять 10 % доходов или, там, 5 % доходов. Или же, м, в некоторых банках есть функция округлять переводы, то есть округлять комиссию, э, в сторону большую, и вот эту вот разницу, да, отправлять в этот счет, как бы в копилку. А, этим тоже можно воспользоваться.
Ну-ка. О, точно! Мгм. Да. Мгм. Да, да-да. Мгм. Мгм. Да. Да, хороший вариант. Мгм. Больше. Мгм. Так. Хороший вариант. Хм. А скажи, а это то же самое, если я буду, например, тоже вот там, к примеру, 10-15 %, м, от суммы класть, м, в акции, например? Это то же самое, что вот золото?
Смотри, акции могут быть более рискованными, но если ты выберешь инвестиционный фонд, то есть это индексный фонд, который состоит из большого количества акций, то это в принципе будет тоже хороший вариант, потому что они в основном только растут. В среднем они в год только растут.
М. Ну, просто смотри, если я вкладу в акции, там же тоже сложности вывода назад этих денег. Ты каждый раз, когда их выводишь, ты должен заплатить комиссию. И вот, если ты часто будешь выводить оттуда деньги, то ты будешь много терять на комиссии. Э, вот возможно, так у меня получится сберечь эти деньги? К примеру, я говорю акции, ну, допустим, "Теслы". Вот я буду там, к примеру, по 100 долларов в месяц класть туда. Но они же будут еще и работать, эти деньги, возможно, там и прибыль даже будет.
Конечно, это хорошая идея, но всё-таки я бы не рекомендовал инвестировать в 1 конкретную акцию, потому что это рискованно, потому что она может упасть, могут быть, э, может у нее подняться волатильность. Лучше инвестировать, если это сбережения, то в индексный фонд. Потому что это как бы коллекция большого количества акций, и это менее рискованно. А, но если ты хочешь, то можешь отдельно инвестировать в акции, но всё-таки лучше это делать более осознанно, а не просто списывать туда всегда как бы деньги авт в автоматическом режиме. Но, действительно, комиссия при продаже акций- она может помочь как вот этот вот барьер, чтобы не сразу же тратить оттуда деньги.
А. Мгм. Да. Мгм. Да, поняла тебя. Мгм. Да, да, да. Слушай, а может быть нам и на развлечение, вот, создать тоже отдельный какой-то счет? Потому что, ты знаешь, но всё-таки хочется тратить на себя, на свои какие-то удовольствия, потому что эти, ну, скажем так, назовем их виртуальные деньги- ну, они не виртуальные, это настоящие деньги, да, которые мы туда откладываем в эти какие-то инвестиционные фонды, м, это как будто должны быть те самые лишние деньги, за которые мы, там, не сильно боимся, да. А на себя же хочется все равно тратить. Вот поездку какую-то хочется, куда-то отдохнуть, какие-то теплые страны. Как думаешь?
Смотри. В таком случае можно действительно рассмотреть создание отдельного счета для вот таких вот малых радостей, но тут важно сохранять баланс, потому что, м, вообще полезно иметь бюджет. То есть с какой в месяц у вас или в год рассчитывается, э, ожидается доход
Ага. Да.
сколько из этого пойдет на оплату каких-то базовых услуг, сколько пойдет на продукты, сколько пойдет на аренду, допустим, или ипотеку, а, и сколько из этого, э, можно всё-таки инвестировать как-либо. Либо же в себя, то есть вот, э, в малые радости, да, либо же на те самые счета, которые для долгосрочных накоплений. Поэтому тут я, в принципе, рекомендую иметь строгий бюджет.
Мгм. Да. Развлечения. Да, да, да. Ты знаешь, так всё-таки хочется усидеть на этих 2 стульях: и вкладывать в длительные сбережения, и оставлять себе на развлечения, чтобы, ну, знаешь, чтобы собирались, копились эти деньги. А. Всё-таки эмоции от каких-то поездок- они, мне кажется, ну, в моем случае греют мне больше душу, чем какие-то 2000 долларов, которые лежат и ждут, когда же я куплю этот стол. <chuckles> Ну, как-то так.
Мгм. Мгм. Ну, действительно, распространенная проблема, но, э, всё-таки, э, посмотри на то, м, как эти деньги, а, бу будут выглядеть в перспективе. Понятно то, что щ на на счету они не очень привлекательны т привлекательны только, чтобы их сейчас потратить, правильно? А
Да. Да-да. Вп Всё верно. <chuckles>
да, а, но вообще, вот в тот момент, когда ты хочешь их потратить, то тебе мо э, стоит, м, отсрочить эту покупку, можно сказать, практически силой. То есть, м, подумать об этом, а, более длительное время, допустим, э, правило 24 часов или правило, э, 72 часов- то есть вот такую отсрочку от, м, покупки, она поможет делать их более обдуманными. То есть если через, допустим, день-два тебе перестало хотеться купить эти кроссовки, те же самые, то они тебе были не так уж сильно и нужны.
Мгм. Мгм. Опа. Да. Да, да. Слушай, интересный подход, я никогда не задумывалась, что так долго можно ходить. Ну, ты знаешь, в целом кроссовки ж я тоже не всегда импульсивно покупаю, я вынашиваю эту идею, они у меня лежат в корзине, я каждый раз захожу, кликаю на них, открываю, рассматриваю, думаю д думаю себе, с чем я их буду одевать и потом, знаешь там, неделю они у меня побыли в корзине, и я такая: ну всё, настало время себя баловать, всё. Жизнь одна- покупай! Когда, если не сейчас. Вот знаешь, я вот эти все мотивационные фразы начинаю себе говорить, <chuckles> чтобы убедить себя, что они мне нужны, эти кроссовки.
Мгм. Ну, конечно, в такие моменты можно попробовать найти какое-то другое себе развлечение, чтобы прямо сейчас отвлечься конкретно от кроссовок. Например, м, например, сходить погулять там, посмотреть фильм, но всё-таки не находиться в этом шопинге.
А какое? А ну, чтобы что ты посоветуешь мне? Да-да-да. Может, даже пойти гулять и оставить телефон дома. Хороший вариант, да, кстати?
Да, хорошая идея.
Мгм. Слушай, ну, спасибо тебе, ты мне действительно дал очень много полезных советов. Наверно, я рассмотрю варианты с этими фондами инвестиционными. Мне кажется, это наш случай. Спасибо!
Всегда, пожалуйста, обращайся еще.
Пока.